อืม โอ้โฮ! น่าสนใจจริง ๆ เลยครับอันเนี้ย คือ เดี๋ยวจะลองทำดู เพราะว่าการ ลืมไปเลยครับว่า จริง ๆ แล้ว บางทีการเดินขึ้นบันได หรือว่าการที่แบบเราไม่ใช้ลิฟต์เนี่ย ก็ช่วยได้เนาะ ให้การแบบ อาจจะ เป็น ชั้นสอง ชั้นเนี่ย ให้มันอาจจะ ร่างกายได้ร้อนเนาะ ได้เลือดลมสูบฉีดบ้าง ทีเนี้ยพอผมหยุดออกกำลังกายไปนาน อย่างเงี้ย มันก็เกิดผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งครับ คือกาง กางเกง บาง ตัวเนี่ยก็เหมือนจะใส่ไม่ค่อยได้แล้วครับ เพราะว่าคือมันอาจจะออกข้างเนาะ แบบนี้เราต้องควบคุมอาหารไป ด้วย ครับหรือว่ายังไงดีครับ ในการที่บางทีเรา อ เอ่อ อาจจะควบคุมน้ำหนักไม่ได้เนี่ย คือการออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่ง แล้วอาหารเนี่ยมันสำคัญมากไหมครับ? หรือว่ายังไงดีครับ?
อืม ใช่เลยครับ ครับ อ๋อ ครับ

อืม ก็น่าสนใจมาก ๆ เลย แต่ทีเนี้ย พอ พอเรามองอย่างงี้ปุ๊บ พอ ถ้าเราออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยนะครับ ก็คือครอบครัวเนี่ยเขาก็แบบว่าลูก อะไรเงี้ย กับภรรยา เขาก็อยากเล่นกับเราด้วยเหมือนกัน อย่างเงี้ย แล้วบางทีก็เลยเกิดความคิดว่า โอ้ หรือว่าเราจะไม่ออกดีเนาะ เพราะว่าพอออกไปเราก็ไม่ได้เล่นกับลูกกับภรรยา อย่างเงี้ย หรือว่า คือไม่งั้นเราจะประยุกต์รวมกันได้ไหมครับ? แบบ ว่า เล่นกับครอบครัวด้วย ออกกำลังกายไปด้วย อะไรเงี้ย พอจะมีแนวทางแนะนำบ้างไหมครับ? อา
เออ จริง ๆ แล้วถ้าเกิดว่า ที่บ้านมีห้องนั่งเล่นแล้วเป็นทีวีใหญ่ ๆ เนี่ย บางทีเราเปิดยูทูบขึ้นมาเพื่อการคาร์ดีโอ 15 นาทีอะ แล้วมาชวนกันทำทั้งบ้านเลย อย่างเงี้ย มันก็ได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าการออกกำลังกายเนี้ย จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องของ ที่แบบทุก ๆ คนน่ะควรจะทำเลย ไม่ว่าจะเป็นภรรยาคุณ ลูกของคุณก็ตาม เราก็อาจจะชวนกันมาแบบออกกำลังกาย ด้วยกัน อย่างเงี้ย สัก 15 นาที สั้น ๆ อย่างเงี้ย ก็นับว่า เป็นช่วงเวลาที่ได้ออกกำลังกายแล้วก็เป็นช่วงเวลาครอบครัวด้วย บางทีแบบถ้าได้ทำท่าอะไรแปลก ๆ เพิ่มเติมไปอีกอะ ก็อาจจะเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็เป็น เป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวได้เหมือนกันน่ะครับ
ครับ อื้อฮือ ก็น่าสนใจ ม ครับ อันนี้แหละครับที่ต้องการเนาะ เพราะว่าบางทีเนี่ย การที่บางทีได้เล่นกับครอบครัวแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยเนี่ยนะครับ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เราได้ทำ 2 อย่างพร้อมกันเนาะ แล้วก็ประหยัดเวลาด้วย ซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาจริง ๆ เลย แต่ว่าทีนี้ ก็เลยแบบว่าคือเกิดความคิดนะครับว่า แล้ว ถ้าเกิดว่า เรา บางทีเราไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายในช่วงเย็นเลยอะ แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราสามารถตื่นเช้าได้ แบบนี้เราจะประยุกต์ในการทำกิจกรรมตอนเช้าได้บ้างไหมครับ?
ใช่ครับ อืม ครับ อ้อ จริง ๆ แล้วเราปรับเปลี่ยนเวลาในการออกกำลังกายมาช่วงเช้าก็ได้อยู่เหมือนกันน่ะครับ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่า ช่วงเช้า ของ คุณอาจจะต้องไปทำงานต่อ อะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำว่า อย่าออกกำลังกาย หักโหม จนเกินไปเนาะ เพราะถ้าเกิดว่า คุณออกกำลังกายหักโหมเยอะมากเกินไปอะ แน่นอนว่า มันส่งผลกับเวลาในการทำงานของคุณด้วย ก็อาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ แล้วสมองอะมันอาจจะแบบไม่แล่นเท่าเดิม อะไรอย่างเงี้ย ก็แน่นอนว่า ผล กระทบที่ตามมาเนาะก็คือผลงานของคุณน่ะมันอาจจะตกลงได้ เพราะฉะนั้น ถ้าออกกำลังกาย ในช่วงเช้าอะแล้ว ไปทำ งาน ก่อนไปทำงาน อย่างงี้เนาะ ก็แนะนำว่า ออกพอดี ๆ สักประมาณแบบไม่เกิน 30 นาทีก็ได้ครับ
อือฮึ อือฮึ